Benim, eee, sürekli hedef koyup kendime ve ona motive olamama, ona ayak uyduramama gibi bir sorunum var. Özellikle şu anda yaşadığım, eee, işle alakalı bir durum bu.
Anladım. Hıı.
Eee, ve bu hedeflerim gerçekten benim için, eee, çok önemli ve çok uzun vadede bir hedef, eee, ama kendimi motive edemiyorum.
Hı hı. Peki, eee, yeni mi başladın bu, eee, işine? Hani, ne zamandır orada çalışıyorsun? Eee, hedefin de çok mu yüksek acaba? Hani nasıl? Eee, biraz bana anlatabilir misin detaylı olarak?
Hı hı. Tabii ki. Eee, şimdi ben, hani 1 sene olmadı daha çalışmaya başlayalı ama, eee, yabancı ülkede bir resepsiyonda çalışıyorum şu anda ve, eee, yöneticilerim benden çok memnunlar. Eee, hani, çok çalışkan olduğumu söylüyorlar. Çok iyi adapte olduğumu söylüyorlar. Hani, eee, turistik bir otelde çalışıyorum. İngilizce kullanıyorum. Ama aynı zamanda Almancaya da ihtiyacım var. Almancam başlangıç seviyesinde. Yani, şu anlık, eee, bu, eee, müşterilerle görüşmem için bir engel değil. Sadece yöneticiyle aramda bir engel oluyor. Yani, toplantılara katılmam gerekiyor. Eee, Almanca konuşmam gerekiyor. Eee, işte dediğim gibi benden çok memnun olduklarını söylediler. Konuştuk ama benden beklentileri Almancayı geliştirmem. Yani, eee, şu andaki, eee, olan dil bil eee, bilgim yeterli değil onlar için. Eğer, hani, Almancamı geliştirirsem, önümde, hani, bir engel olamayacağını ve yükselişin, eee, hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyorlar. Eee, hani, bununla alakalı söz vermiyorlar ama, hani, bunun elektriğini alıyorum. Hani, konuşmalarda geçiyor. Her zaman beni desteklediklerini söylüyorlar. Aynı zamanda hani, eee, bir engel de ehliyetimin olmayışı. Yani, bir yere, bir kursa yazılıp ehliyet almam gerekiyor. Eee, çünkü bu kariyer, benim, eee, hedefim kariyer. Eee, çünkü, k eee, mesela şu anda bulunduğum konumdan daha sonraki konuma geçerken Almanca çok önemli. Daha sonrakinde de ehliyet gerekli. Yani satışa kadar yükselebileceğim. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı bu departmanın.
Tamam. Çok iyi. Tamam. Hı hı. Tabii. Hıı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Iıı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani as
Ondan dolayı benden evet beklentileri var.
Eee, tabii ki, yani, sen de zaten yükselmek istiyorsun, tabii ki, eee, kariyer, eee, dedin 1'nci öncelik şu anda. Eee, yükseldikçe de aynı şekilde maaşına da olumlu bir katkısı sağ katkı sağlayacak ve kendini hani daha üst, eee, konumlarda gördüğün için daha da mutlu hissedeceksin. Çok anlaşılır, eee, bir durum bu. Eee, ama şu da şunu da unutma, eee, be yani, hedef, eee, koymuşsun kendine ama arada sırada motivasyonun düşmesi, hani, bu hedefi unuttuğun, eee, dönemlerin olması, hani bu, eee, yaygın, eee, bir durum. Yani insan, eee, başlangıçta evet istekli oluyor ama hayatın temposu, işte günlük, emm, sorumluluklarımız, hani, bazen de, eee, zihinsel yorgunluk da oluyor, eee, bu hayat, içindeki karmaşada yaşarken. O yüzden hedeflerine, eee, bazen çok, eee, konsantrasyon ilerleyemiyor insan. Hani, ııı, bu sebeple öncelikle, eee, şunu söylemek istiyorum ki sakın kendini, eee, yalnız, eee, hissetme, eee, bu noktada. Bazen böyle böyle dönemler, eee, yaşanabiliyor. Emm, peki seni, eee, aslında şu olumlu taraftan baksan, eee, Almanca, eee, öğrendiğinde, eee, hem yaşadığın ülkede ko eee, kullanılan bir dil, sadece iş için de değil, hani, günlük hayatta da, arkadaş çevrende de işte, eee, ya da ileride çocuğun varsa bilmiyorum, eee, okulda veli toplantılarında, yani aslında, emm, yaşadığın her alanda kullanılacak bir dil. Eee, he hedefini iş için, eee, sadece, eee, oturtmasan da günlük olarak da hayatında böyle, hani, seni kendini bireysel olarak geliştirecek ve daha da çok kapılar açılacak diye görsen nasıl olur? Hedefin aynı kalır ama amacın farklı olur.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Yani kesinlikle doğru. Çünkü, eee, bana sürekli gerçekten gerekli olan, eee, bir bir şey bu, yani, bunu öğrenmem gerekiyor. Yoksa olmayacak. Eee, çünkü çocuğum var, bir ailem var. Yani, asıl problemim şurada, hani, benim zaten işe adapte olmaya çalışırken, kendime vakit ayıramazken, aileme yeterince vakit ayıramazken ve rutinlerimi sürdüremezken, hani, bu dile, tamam dili biraz aktif olarak kullanıyorum ama tabii ki kariyer kesinlikle yeterli değil ya da ileride, eee, çocuğum büyüdüğü zaman ona derslerine ayrıntılı bir şekilde yardım edebilecek kadar yeterli değil. Ama, eee, bir türlü başlayamıyorum. Bir kursa, en azından, eee, online olan, yani, bir kursa yazılmam gerekiyor ama diyorum ki ben yaparım. İşte, bir uygulama indiriyorum, o uygulamadan çalışıyorum. Bu sefer de yazılışlarını ezberleyemiyorum. Hani, tamam kulak dolgunluğu var, onu yapıyorum, eee, ama iş yazmaya geldiğinde oralarda takılıyorum. Ama bu da olmaması gerekiyor. Çünkü benim işimde yazışma da var. Ondan dolayı bir motive olamadım. Bir türlü bö ehliyet kursuna yazılamadım. Zaten arabaya da ihtiyaç var. Çünkü, eee, kış mevsimleri burada çok soğuk geçiyor. Hani, her zaman tren ya da otobüs gelmiyor. Zaten yollarda insan mahvoluyor ya da çocuğu acilen bir yere bırakmak gerekiyor. Her zaman ehliyete de ihtiyacım olacak. Sırf kariyerimde değil, senin de dediğin gibi. Ama bir türlü, hani, bir rutin oluşturamadım maalesef.
Elbette. Çok güzel. Hımm. Hı hı. Aynen. Anlıyorum. Hımm. Kesinlikle. Hı hı. Eee, tabii ki, yani, eee, bir kere farklı bir ülkede yaşadığın için de bunun zorlukları da var. Eee, birçok şeyle uğraşıyorsun ve, hani, karşına devamlı farklı, ııı, ve, hani, seni biraz daha zorlayacak, eee, şeyler de çıkması çok normal. Eee, bu durumda, eee, aslında, önceden bir rutin oluşturabilmek, bir plan yapmak, eee, daha, eee, kolay olabilir senin için ilerlemende. Mesela, kendine vakit ayırdığın, eee, zamanlarda, eee, Almanya’da "sprachcafeler" diyorlar, yani, konuşma, eee, kafeleri. İnsanlar bir arada bir araya geldiklerinde, eee, Almanca konuşuyorlar, aynı zamanda da sosyalleşiyorlar. Yani, hani, keyifli bir ortam oluşuyor orada. Eee, orada tabii ki, eee, çocuğunun yaşını bilmiyorum ama, eee, gelenlerin, eee, çocukları da olabiliyor ve onlar için ayrılmış bir bölüm de oluyor. Çocuğun da belki orada da vakit geçirebilir. Hem bir arada olmuş olursunuz hem de kendine, eee, özel bir alan yaratmış olursun. Bunu yaparken de Almanca konuşursun. Eee, belki bu sana, eee, biraz, eee, motive edici, eee, bir fikir, eee, olabilir. Eee, hem bir arkadaş buluşması hem de, eee, Almancanı geliştirebilecek ve o sırada da çocuğunun da yanında olması, aile vaktinden de çok çalmadan. Eee, ne dersin bu fikre?
Hı hı. Hı hı. He he. Hımm. Evet. Yani, harika, ço kulağa çok hoş geliyor gerçekten. Yani, böyle şeylerin olduğu, hobiler hobiler için insanların toplandığı, aynı, hani, ihtiyaçlara sahip olan insanların bir araya gelip, hani, arkadaş olduğu ya da, hani, bir şeyleri paylaştığını duymuştum ama ben konuşma kafelerini duymamıştım. Şu anda ilk defa duyuyorum ve, hani, çocuklu ailelerin de gelmem gelmesi kulağa çok hoş geliyor. Çünkü, yani, çocuk da her ne kadar okula gitse de, eee, yani, ikimizin ikimiz, a eee, aynı anda evde oluyoruz. O yüzden, hani, onunla birlikte katılmam gerekiyor gideceğim yerlere. Bu, eee, konuşma dersleri iyi olabilir. Eee, hiç değilse belki arkadaş da edinebilirim çünkü, hani, işten ve aile, eee, ailesel yoğunluktan, ev işlerinden gerçekten vakit bulamıyorum sosyalleşmeye.
Çok sevindim. Hı hı. Süper. Hı hı. Evet. Normal.
Bu şekilde yapabilirim. Onun dışında, hani, eee, acaba ben aktif olarak bir kursa mı gitsem tavsiye edersin yoksa, hani, online'ı mı tavsiye edersin hiç böyle bir fikrin var mı?
Hı hı. Eee, ben, eee, senin yerinde olsam online olarak, eee, bir kursa yazılırdım öncelikle. Çünkü, eee, ar daha, eee, araba kullanmayı da bilmiyorsun, hani, tren, a kış ayındayız da biliyorsun, hani, bu senin için biraz, eee, zorlayıcı bir hedef olabilir. Hani, evden çıkıp tekrar, eee, bir yerden bir yere gitmek de zaman kaybedebilir, eee, senin için. O yüzden online olarak başladığında, eee, hem, eee, artık, eee, online dersler de s sanki yüz yüze, eee, bir sınıfta bulunuyormuşsun gibi çok ileride, eee, yapılabiliyor. Yani, hani, çok gelişti, bu ortamı sağlamak da çok gelişti, met materyal olarak da çok katkı sağlıyorlar. Eee, birçok da avantajı oluyor ve fırsatları da oluyor katıldığın kursta. Eee, bir araştırmanı, eee, isterim ve, hani, eee, baktığında hoşuna gideceğini de düşünüyorum. Eee, online, eee, ve, hani, kendi saatlerini de buna göre ayarlayabilirsin. İster akşam, ister sabah, ister hafta sonu, eee, o kadar esnek saatler var ki muhakkak sana uygun, eee, senin de seveceğin, eee, saatler olacaktır.
Evet. Hı hı. A! Evet. Harika. Hı hı. Evet. Yani, bir an önce başlamalıyım çünkü gerçekten işverenlerim ve, eee, müdürlerim benden bir, hani, başlangıç, bir, eee
Muhakkak.
benim başladığımı görmek istiyorlar bir şeylere ve bunları onlara h eee, ispatlamalıyım. En azından bir sertifika vermeliyim. Hani, bir kursu bitirdim. Eee, hani, geçtim bu sertifikayı verebilirim. Hani, benim öz geçmişimin içine ekleyebilirsiniz diye diyebilmeliyim. Onun dışında, eee, eğer, <tsk> hani, Almancayı geliştirirsem belki, hani, Almancada, eee, kursa katılabilirim sürücü kursuna. Ondan emin değilim. Hani, kendi kendi dilimde mi katılmalıyım, Almanca mı almalıyım ondan da emin değilim.
Çok i Tabii. Hı hı. Eee, benim bildiğim, eee, şöyle, hani, kendi dilinde de, eee, katılabiliyorsun ve sınavlarını kendi dilinde de verebiliyorsun. Yani, Almanca, eee, şart olmuyor. Sadece, emm, hani, pratikte sınava girerken, hani, eee, sağa dön, sola dön, düz git gibi bazı, eee, hani, klişe terimleri aslında, eee, yön, eee, belirten terimleri ezberlemen gerekiyor. O da aslında senin gözünü korkutmayacak bir şey, yani, çok rahat yapabilirsin, inanıyorum sana. Eee, sadece hedeflerini belirlerken he hepsini birden düşünme, adım adım ilerle ve kendine zaman tanı. Eee, önce birini, daha sonra ötekini şeklinde. Çünkü birini başardığın zaman emin ol diğer hedef için daha motive ve daha, eee, heyecanlı ve s heyecanlı ilerleyeceksin. Eee, bütün hedefleri aynı anda düşünüp, eee, birine başlayamadığında da o senin için hep zihnini meşgul eden bir şey oluyor ve, hani, sanki, eee, adım atamıyormuşsun, yolunda ilerleyemiyormuşsun gibi bir, eee, eee, zorlayıcı, eee, hedefler, eee, oluşuveriyor sana. Eee, o yüzden tavsiyem bir hedef, eee, belirleyip ona yoğunlaşıp sonra 2'nci hedefine, eee, devam etmen.
Öyle mi? Hıı. Evet. Doğru. <chuckles> Doğru. Evet. Ha yani, tavsiyelerin gerçekten çok motive verici. Çünkü hem kendi dilimde, eee, s sürücü kursuna girebileceğimi şu anda anlıyorum ve, hani, konuşma kafeleri varmış. Yani, aslında kendi kendimi zorluyorum ben, hani, bunları yapmayıp. Aynı zamanda, eee, online kurs da eğer, hani, buşak buş bu kadar geliştiyse neden, hani, kendi zamanımdan verip kursa, eee, hani, ak kendim fiilî olarak katılayım ki? Yani online olanı tercih ederim kesinlikle. Yani, bu tavsiyelerini en kısa zamanda uygulayacağım ve bunları rutin hâline getireceğim. Kendime hatırlat hatırlatacağım gün içerisinde ve en kısa zamanda online bir kursa yazılıp, eee, o kafeleri de araştıracağım. Seninle konuşmak gerçekten bana çok, eee, iyi geldi. Ba hepsi bana çok yardımcı olacak, verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ederim.
Sevindim. Hı hı. Biraz. Tabii ki. I hı. Aynı şekilde. Ben, rica ederim bu konuyu benimle konuştuğun için. Umarım her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et. Hoşça kal.
Görüşürüz.